На самом деле, это зависит, где ты эти комментарии увидел да, м, если это, допустим, комментарий под твоим постом, тогда может надо Ну, тут 2 варианта: либо задуматься, а, э, что ты публикуешь, да либо, <chuckles> м, подумать надо ли отвечать вот, э, ну, допустим, это может зависеть, э, какая ты личность, что ты выкладываешь. Допустим, если ты какая там звезда, да, конечно там будет какие-то моменты, когда кто-то будет комментировать что-то нехорошее и моменты, когда кто-то комментировать будет хорошее, да. Потому что кто-то мгм.
М. Мгм. А вот скажи, что такое для тебя плохие комментарии? Ведь плохие- это такое вот прилагательное немножечко абстрактное. Вот что конкретно для тебя плохие? Это проч это про что вообще?
Ну, для меня плохие комментарии- это, наверно, те комментарии, которые мне не нравятся. <chuckles> Это, эт Ну, наверное.
Да. <chuckles> Так, а что тебе не нравится, тогда расскажи? Когда тебя критикуют?
Ну, критика, наверное, это неплохо. Тем более, если, допустим, ты личность, которая развивается, да. И, допустим, ты хочешь как-то, ну, наоборот, некоторые люди, вот, э, допустим, если я иногда смотрю вот какой-нибудь тик-ток, да, и, допустим, я смотрю, кто-то комментирует какие-то видео, и ты вот даже чаще всего с большинством людей вот, э, с ну, как бы согласен, да-да-да. Ты как будто видишь, но ты видишь эту проблему тоже если вот постоянно комментируют комментируют комментируют да без остановки если это тем более не 1 видео, а может там под этим аккаунтом там 10 видео также прокомментируя, тогда может надо как-то, ну, посмотреть что это за комментарий. Может он ну как бы какой-то хороший совет за собой влечет, может там реально что-то нехорошее снимается, либо, допустим, там ну какой-нибудь такой, м, безобидно, допустим, критика, даже если и критика и такая немножко как-будто цепляющая, всё равно это можешь себе помочь, если ты исправишь, да. Может да ты Мгм.
Мгм. Мгм. Согласен? М. Мгм. Мгм. М. Мгм. Слушай, ну, ты на самом деле очень хорошую вещь говоришь. То есть, получается, что даже если может быть комментарий тебе немножко неприятен, да, что он может быть как-то тебя критикует немножко, да, но есть вот такое понятие, как конструктивная, да, критика, когда ты действительно можешь прислушаться и использовать это для улучшения качества, да, и подачи, может быть, информации, в следующих видео.

На самом деле, ну, в тот момент мне, конечно, было очень неприятно вот, что мне такое писали как бы. И я знала, что я людям ничего плохого не делаю не делала. Я как бы хотела просто таким образом привлечь внимание. Я думала, что, наоборот, со мной может кто-то подружится, что вот я красивая, вот такая, да, я интересная, и тем занимаюсь, и тем занимаюсь. А наоборот, я людей, ну, как бы притягивала плохим, да, и больше как бы отталкивала, потому что они смеялись, им было, э, с эти с этого смешно, да. Меня как будто больше и больше провоцировали, чтобы я, ну, выглядела как какой-то клоун, ну, м. Так вот. И мне как-то было не всегда приятно, и как-то я потом, м Ну, я потом, ну, это, в принципе, а, автоматически улетело, да, в бан, аккаунт и в блокировку, получается, как бы я больше, ну, не могла. Я должна была заново создавать. Я как-то уже не создавала. Если создавала, то только я делала какие-то, а, нарезки, видеоэдиты, да. А потому что мне нравило нравится делать эдиты, но уже эдиты делала по каким-то там фильмам, да, каким-то играм, да, что вот это быстро, а, выходит на рекомендации. И, ну, чаще всего легче собрать, э, допустим, лайки, да, просмотры, потом может прийти к монетизации. Но я и так, я такая личность, которая не может быть замотивирована каждый день, я то мотивация падает, поднимается. Я вот как-то не смогла продержать. М-да. Я не смогла продержать, я как-то сейчас таким не занимаюсь, и я стараюсь вот как-то не провоцировать людей. Мне не нравится читать эти плохие комментарии. Я как-то не то чтобы не готова к этому, но, м, но пока что, <chuckles> н не нечего снимать. Да, ну, нечего снимать.
Мгм. Раздражало. Мгм, мгм, мгм. Но, а создавать. Ага. Мгм. Мгм мгм, творческая, в общем, ты личность. <laughs> Неприятно вообще. Послушай, ну, как раз вот ты тот человек, у которого есть вот прямой опыт, а, твоего первого канала, такого подросткового, когда тебе там травлю устраивали или что-то писали. А ты вообще что делала конкретно с этими комментариями? Ну, ты читала, это понятно, да. Ты пыталась как-то поспорить или что-то ответить, или, э, может быть, как-то, м, в какую-то дискуссию вступить? То есть какие твои вообще реакции были, когда тебе такие прилетали комментарии?